Ah, ja, okay. Naja, gut, wir waren da irgendwie nicht, ähm ja, wir haben nicht vielleicht nicht genug Mittel eingesetzt und
Ja.
Ja, es ist halt auch schon 2 Jahre her, ne? Aber ich vermisse ihn immer noch, siehste? 2 Jahre. Mhm. Ja.
Ah, okay. Ja, ja, natürlich, natürlich. Das ist ja 'n Familienmitglied, ne, was man da vermisst, was
Klar. Und bei dir, wie wie ist es denn bei dir?
<sighs> Ach ja, mit Vermissen. Also, wenn wir mal bei puncto Katze kommen, ne? Ich vermiss meine Katze jeden Tag, äh, seitdem er verstorben ist. Es ist ja jetzt noch kein Jahr, also bald ist in 2 Monaten, in ei in einem Monat ist es 1 Jahr. Ähm, und ich meine, ich sehe ihn jeden Tag, ne? Ich habe hier überall Bilder von ihm hängen und, ähm, auch an neben neben seiner Asche, da steht auch 'n Bild und dann habe ich da 'ne Kerze liegen mit so 'ner Katze dran.
Mhm. Mhm. Mhm. Hast du richtig ja, hast du den richtig, äh, verbrennen lassen mit Urne dann, ja? Okay, geht das? Wusste ich gar nicht. Okay.
Ja, ja, ja, ja. Äh, das geht in Deutschland nicht, aber in Holland. Da bin ich rübergefahren und ich habe ja auch ein Armband mit seiner Asche drin. Also, er begleitet mich auch überall hin aktiv.
Ah ja, okay. Ja. Mhm, okay.
So oft ist diese Katze jetzt schon geflogen, kannst du dir gar nicht vorstellen.
Oh, <chuckles> sehr süß, echt. <chuckles>
Und für mich ist halt ich habe mir sehr oft und sehr lange Vorwürfe gemacht. Ne, hätte ich nicht noch mehr machen können, hätte ich noch nicht ne? Mehr Ärzte genau, mehr Ärzte, andere Meinungen noch einholen können, ne? Ähm, da habe ich zu schnell agiert, ähm, solche Dinge. Und was mich das was mich dann so beruhigt, ist einfach, okay, er ist jetzt schmerzlos, das war 'ne Qual für ihn, ne? Und, äh, wenn ich ihn vermisse, ja dann dann, äh, kuschele ich mit meiner anderen Katze.
Wieso denn? Ach ja, aber, er er wa er war ja krank, ne? Oder? Mhm. Ja. Mhm. Ja. Jaja, okay. Mhm. Ja, klar, dann denkst du an ihn auch, mhm. Verstehe. Jaja, genau.
Genau, genau. Also, wenn wir mal bei bei dem Thema bleiben. Aber wenn ich so jetzt an äh, Menschenverlust denke, äh, an Verstorbene, ähm, dann ist natürlich noch mal was ganz anderes.
Ja. Ja, das ist natürlich ganz schlimm.

Ja, das ist echt traurig.
Das versteh ich, das versteh ich. Ähm, ja, ich hab ja meinen Papa verloren, ne?
Mhm, das tut mir total leid.
Ja, danke schön. Ich kann ja jetzt 'n paar Jahre vergangen, jetzt kann ich drüber reden. Am Anfang wäre es nicht so gewesen. Ähm, und manchmal vergesse ich, dass er tot ist. Also
Ja. Okay, also, als wenn er noch da wär so, ne? Ja.
manchmal ist es Genau, manchmal denke ich so: „Boah, dann ruf ich jetzt Papa an”, und dann dann fängt mir da fällt mir so ein: „Ja kann ich ja gar nicht”, ne? Also, das geht gar nicht. Und was ich dann halt mache, ist zum Beispiel, ich bin ja dann masochistisch veranlagt.
Mhm.
Ich höre mir dann seine Sprachnachrichten an und weine, ganz viel. Ganz, ganz viel weinen.
Ah. Okay. D die hast du alle noch aufgehoben, also aufgehoben jetzt immer noch? Mhm.
Ja, ich hab noch seinen Whatsapp-Chat.
Mhm. Ja.
Und dann weine ich ganz, ganz viel, aber das lindert das so 'n bisschen. Und dann denke ich mir immer, aber er is er ist trotzdem bei mir, ne?
Mhm. Ja.
Das ist dann immer so das das das Schöne. Und wenn man jetzt mal von den ganz traurigen Themen weggeht, von Tod, ähm, ja, wenn man auch 'ne Beziehung beendet hat, ne? Am Anfang vermisst man die Person ja auch, ne? Ganz, ganz doll. Und dann denke ich mir immer: „Aber das ist Gewohnheit.“
Ja. Ja, ja. Unglaublich. Ja, ganz krass. Ja, ja. Ist halt die Frage, klar. Also ich meine, natür für mich ist es eigentlich jedes Mal so gewesen, wie 'n wie wenn er v verstorben wäre dann. Also, ja. Die Liebe, die es es ist halt so 'n ja, so 'n Trauerfall letztendlich dann. Äh, also ich hatte dann auch, äh, mit dem, den ich wirklich so unglaublich geliebt habe, ne?
Okay. Ja.
Mit dem habe ich letztendlich dann auch Kontakt verloren. Also, den sehe ich manchmal noch so, und wir reden auch noch kurz so schnell oberflächlich, aber so richtig befreundet sind wir halt auch nicht, und, ähm, ja, das ist so 'n bisschen, als wär er tot. Ich weiß nicht. <laughs> Ja. Ja. Ja.
<chuckles> Ein schwerer Tod? Ähm, also für mich ist auch also es kommt drauf an, wie 'ne Beziehung endet.